Ja, es ist auch dieser Druck, da zu Weihnachten was zu machen. Vielleicht ist das, was bei dir auch ist, äh, d w was alle machen Geschenke, ähm, und du willst das auch machen, natürlich. Und, äh, e das ist dieser s
Ja.
soziale Druck, irgendwo Geschenke zu machen. Und das ist ja auch ganz normal und wir alle machen das. Ähm, und ihr habt alles, jeder hat alles. Ähm, dass das dann wirklich schwerfällt, jedes Jahr irgendwo wieder mit einem neuen Geschenk rauszukommen. Ist das bisschen denkst du, dass das vielleicht sein könnte?
Ja, ne? Ich meine Ja, sicher, vielleicht, vielleicht, ne? Ich meine, ähm, ich habe mir d irgen ich stand erst vor 'n paar Jahren schon d äh, ich meine, da da das da scheint so jedes Jahr das Gleiche zu sein. Dann stehe ich da wie die Kuh vom Scheunentor, weißt du, Muh, und nix passiert. Da habe mir schon gedacht: „Ich kaufe meinem Sohn jetzt irgendwas Blödes, so wie ein, ähm, elektrische Zahnbürste.“ Und, äh, ja, so vor 'n 1/2 Jahr, rate mal, was der sich gekauft hat, 'ne elektrische Zahnbürste. <laughs> Ja, du.
Mhm. <laughs> <chuckles> Eine elek das ich wollte grad sagen, <laughs> äh. Es ist ja ist toll, er braucht das, aber ist ja irgendwie als Geschenk ein bisschen, hm, ich be äh, bisschen unpersönlich. Ist es das, was du meinst?
Ja, ja, ne? Das war ja auch Ja g es soll ja auch persönlich sein, ne? M aber mit seinem Gaming und Dinge, da habe ich ihm auch Dinge gekauft. Eine einige benutzt er, andere nicht. Und ich muss sagen, es ist zu dem Punkt, wo ich oftmals gar nicht weiß, was ich da kaufe, weißt du? Denn da da das ist nicht meine Sache. Und, äh
Ja, aber wa Mhm. <chuckles> Mhm.